Nah, kalau untuk pemula biasanya aku selalu sarankan itu adalah baca dulu dokumentasinya. Karena gini problemnya, anak-anak yang, eee, pemula itu adalah mereka tuh pingin aja, ya udah ngerjainnya cepet gitu kan, caranya sih sebenarnya sederhana ya, misalnya ini anak-anak yang sekarang ya, anak-anak generasi sekarang nih, jadi masukin aja tuh dokumen ke ChatGPT atau aplikasi AI lain gitu kan, terus kemudian tinggal klik tolong bikinkan summary. <laughs> Bikinkan ringkasan ya kan, dari eee eee, materi atau dokumen ini. Nah, cuman itu benar, aku enggak enggak pernah salahkan karena kan tuh AI itu kan sifatnya kan membantu ya. Nah, cuman yang perlu dipikirkan adalah dia tetap harus baca dulu untuk tahu apakah memang ini yang yang dia sampaikan tadi ya lewat AI itu kan hanya membantu untuk merangkumkan kan, tapi benar nggak sih ini poin-poin yang memang atau ibaratnya, eee, hal-hal penting yang memang kamu mau highlight gitu loh, yang memang benar-benar memang berfungsi, eee, tadi ya, tidak tidak mengurangi sedikitpun isi dari dokumentasi yang kamu mau, eee, presentasikan atau kamu mau jelaskan ke orang lain.
Mhm, oke. <laughs> Oke. Mhm. Iya. Oke oke. Ya ya ya ya. <laughs> Mhm. Membantu heeh, bener, Kak. Mhm mhm. Mhm, oke. Oke.
Karena nanti kadang-kadang gini problemnya adalah, eee, memang presentasinya bagus gitu ya, tapi pas pada saat ada pertanyaan, ketika ad kita kan pasti kan nih kan, ngobrol dua belah pihak ya, benar kan? Ada pertanyaan dari sisi orang yang ibaratnya akan terlibat di dalam dokumentasi itu, ya kan atau bagian lain yang akan terlibat dalam dokumentasi itu, ketika ada pertanyaan yang sifatnya lebih ke arah kayak teknis kemudian kayak detail ya kan, k dan dia menjelaskannya tadi merangkumkannya tadi hanya pakai aplikasi AI ya kan, apakah dia tahu yang akan ditanya itu dan dia bisa jawab gitu loh? Karena kan AI enggak tahu ya kan, teknisnya bener-bener teknisnya ketika mau melakukan atau mengeksekusi, eee, tadi ya, dokumentasi tadi gitu loh.
Mhm. Nah, iya. Bener bener sih, Kak. Heeh. Heeh. Nah. Oh iya, iya iya iya sih Kak, bener. Mhm, benar benar sih Kak. Iya, ya ya iya, bener ya, Kak. Jadi, istilahnya mungkin, eee, membaca itu penting ya, Kak, ya, meskipun udah ada alat bantu untuk merangkum tapi kan enggak semuanya gitu ya, dikuasai ketika mungkin, eee, si pemula ini enggak membaca isinya ya, Kak, ya, dia enggak mungkin paham gitu ya, Kak.
Betul, jadi kalau misalnya mau ada yang curang, mau ada yang ibaratnya enggak sesuai, itu kita jadi enggak tahu. Tapi kalau kita udah baca, mau orang bolak balikin, ya, tetap tahu gitu loh.
Nah. Oke.